OK et heu, donc ce film tu l'as vu, tu es tu étais jeune, heu, la première fois? Tu est-ce que tu penses que c'est adapté en fait à tout public ou a avec qui est-ce que tu recommanderais en fait ce type de film?
Alors bien sûr que non. Moi j'avais ouais, j'avais 14 ans. Je pense que, faut pas le regarder beaucoup plus jeune, hein, mmh, parce que tu as des scènes quand même, heu, c'est c'est très violent, c'est du Tarantino, donc, heu, donc tu as des scènes violentes.
D'accord. Mmh mh. Donc un peut compliqué. Oui, oui, même si elles sont, heu, même si elle sont adoucies par, heu, par la musique par ex par exemple ou la façon dont c'est traité, tu penses que ça reste quand même, heu, un peu un peu violent pour, heu, pour des plus jeunes?
Non, non. Ouais. Ah, heu, beaucoup trop violent et puis et puis, heu et puis, tu as pas que ça, tu as des scènes de prises de drogue et tout, heu, qui sont très explicites hein, qui sont très visuelles, heu. Tu as, heu, voilà, heu, Mia Wallace, heu, qui qui qui fait une overdose à un moment donné. Enfin non, non, c'est c'est c'est pas, mmh c'est pas à mettre entre les mains d'un d'un d'un enfant, ça, c'est sûr. Et je dirais même que 14 ans, c'est le minimum, tu vois? Je sais pas si je l'ai vu d'ailleurs au moment de sa sortie, hein, en 94 ou si je l'ai vu peut-être, heu, un peu plus tard. Je me souviens plus exactement.
Mmh mh. Oui, mmh mh. D'accord. Oui. Est-ce que tu l'as vu en fait, heu, au cinéma ou, heu, ou plutôt à la télé ou en s ou en stream en streaming?
Non, non, non, non, non, sûr que non. <chuckles> En 94 en streaming, <laughs> heu, en en en cassette vidéo louée à vue de comment ça s'appelait? C'est à Vidéo Futur, tu vois? Ce ça doit être comme ça, hein. Dans dans il y a, à l'époque, tu avais des cassettes vidéo et tu allais les louer dans des ce qu'on appelait des vidéos clubs, chose inconcevable aujourd'hui, quoi.
Ouais, ouais, effectivement. D'accord. OK, OK. Oui, oui, oui. D'ac d'accord. Ouais.